Hallo.
Hast du heute schon was Schönes zu Essen gemacht? Irgendwas gekocht und war was G esundes vielleicht sogar dabei auf deinem Teller?
Ja, also, gesund muss immer sein. Ähm, ich esse, also ähm, fange den Tag glei gleich richtig an mit, äh, gutem, gesunden Essen.
Mhm.
Und zwar hatte ich einen, äh einen, ähm einen Smoothie habe ich gemacht. heißt der, aber
Ah, schön, das ist sehr lecker, ja.
aber Banane und, ähm, Eier für Protein, äh f weiß, ähm Peanut Butter äh, also, Erdnussbutter. Ja, war sehr gut und wat was hattest du zum Frühs
Mhm. Ach, ich hatte so 'n ganz klassisches Frühstück mit, ähm, Frühstücksei. Bei uns ist, ähm, heute Feiertag, deswegen heute Morgen ein bisschen Zeit, ähm, Frühstücksei und dann hatte ich noch 'n Brötchen dazu und dann hatte ich noch Tomate und 'n bisschen Frischkäse. Ja, und 'n Glas Milch, weil ich bin kein Kaffeetrinker, ähm, und versuche, da ich nicht so viel Käse esse, meinem Kalzium äh, Spiegel halt durch durch Milch dann so 'n bisschen dann, ähm, zu ersetzen, halt das den Kalziumgehalt, ja.
Ja, das hört sich doch sehr gut an, sehr gesund.
Mhm. Ja. Genau. Nein, doch, also, man sollte schon also, ich versuche schon immer, ähm, grade auch beim Frühstück schon mal so 'n bisschen Gemüse oder so 'n paar Gurkenscheibchen oder mal so 'n kleines Stück Paprika oder so mit also, ich mit mit, ähm, <tsk> äh mit mit dazu zu nehmen auf jeden Fall.
Ja, also, man möchte ja immer gerne auch so Sachen essen, die man schon als Kind mag, aber es muss auch, ähm, gesund sein und, äh ja, muss 'ne gute Balance sein und Energie geben. Das ist das Wichtige, vor allem mit F mit F
Ja, das denke ich auch.